Tapi ya Kak, menurut aku, eee, kalo misalnya, eee, untuk sisi gelap dari sosial media sendiri, eee, lebih ke privasi sih sebenernya. Jadi beberapa orang karena udah apa ya, karena udah mendengar tentang kayak, "Wah ini, kenapa nyambung nih, dari akun ini ke akun ini, ke akun ini?" gitu. Itu kan pada takut ya Kak sama yang namanya privasi. Apakah kita dilacak? Atau diapain nih? Gitu kan. Mmm, cuman mhm.
Mhm, gimana tuh? Oh, iya. Iya, betul. Oh, iya, paham paham. Jadi ibaratnya itu apa sih namanya, si eee, identitas dan keinginan atau kebiasaannya tu benar-benar terlalu masif dilacak ya ibaratnya ya! Jadi, dari segala arah dilacak terus gitu ya? Merasa terlacak mungkin ya, jadi, eee, akhirnya merasa terlacak dan, eee, menyebabkan orang-orang merasa terganggu mungkin ya?
Benar banget Kak. Benar banget Kak mhm. Jad Setuju banget, iya. Padahal, eee, sebenernya, eee, apa Kak? Apakah data itu bisa bocor? Ya, bisa jadi bisa, apalagi, eee, ya pasti bisa kan, sebisa kemungkinan bisa, cuman adalah yang namanya cyber security gitu. Jadi dijaga lah gitu. Sebenernya semua data yang dipegang sama sosial media-sosial media itu, itu udah kita apa ya, udah kita setujui disaat kita mau log in, terus ada terms and condition kan, sebenernya kan? Nah, itu kan sebenernya bisa kita baca, tapi banyak orang-orang yang nge-skip, langsung di-acc-in aja gitu kan? Makanya sekarang malah panik.
Mhm. Iya, bisa, bisa. Iya, bisa. Nah, betul. Mhm. Ya, betul, betul. <laughs> Langsung approve, iya, benar, benar, langsung di, eee, setujui ya?
Padahal mhm. <smacks lips> Iya langsung disetujui. Padahal sebenernya itu semua udah tertera gitu Kak, dan apakah sebenernya membahayakan? Sepertinya enggak juga gitu, apalagi kalo misalnya platform gede seperti, eee, Shopee, sosial media seperti TikTok, Instagram. Menurut aku itu sebenernya aman sih, relatif aman sebenernya. Cuman, orang-orang lebih takut aja, karena, "Kenapa ini terlalu personal nih, yang ditunjukin ke aku?" kayak gitu.
Iya. Iya.